Sim, sim, sim.
E elas ficaram muito encantadas, ela: "Não mas eu acho que é real, olha ele realmente", eu: "Gente, não, porque uma pessoa que tá morrendo que é milionária aleatória iria te mandar um email querendo dar a herança dela pra você? É é um golpe, por favor não faça". Eh então eu acabei ali salvando essas amigas, eh, mas pra minha mãe por exemplo, tô semp tem que ficar sempre muito atenta, né, eh, p falar pra ela: "Mãe s qualquer pessoa que te mandar mensagem, falando que sou eu pedindo dinheiro, nunca dê o dinheiro, sempre me ligue pra saber se sou eu mesma, eh, ou pix também não não faça pix pra a pessoa falar: 'ah, você pode fazer esse pix aqui, porque o meu não está funcionando', não faça!", eu sempre fico muito em cima dela pra ela não cair em golpe, tá funci tem funcionado. <chuckles>
Aham. Nem te conhece, né? Aham. Aham. Aham. Aham. Entendi, que bom. E tem alguma medida que você passou a adotar depois que isso aconteceu? Na hora que você tá procurando um apartamento ou até outros tipos de, eh, serviços que você procura, tem alguma um passo a passo que você começou a adotar pra evitar
Uhum. Olha, depois disso eu aluguei vários apartamentos, e aí eu sempre optei por agência né, eh, imobiliária. Você paga um pouquinho a mais, mas você acaba tendo uma segurança, eh, então depois disso eu não aluguei ma não, eh, olhei mais no OLX, não, é, sempre fui por imobiliária. Eh, os emails eu recebo todos os dias muito email de golpe. Eh, por exemplo, eu não moro no Brasil já tem quase 7 anos e eu recebo email do Detran, eu nem tenho carteira de motorista, recebo email do Detran falando: "Pague isso! Sua carteira vai ser vai vencer", ou Netflix: "A sua Netflix"
um novo golpe? Aham. Aham. Ah, entendi. Hum. Ah sim, sozinha, né? Aham. Caramba. Aham. Aham. Você pegou 10 multas. <laughs>
É, eu nem tenho carteira de motorista ou tipo, Netflix: "A sua, eh, conta tal vai vai expirar você não pagou, clique aqui pra pagar", eh, muita coisa do Correio do Brasil também, eh eh, "O seu pacote tá preso", eu falo: "Gente eu nem tô no Brasil, nem pedi nenhum pacote", <laughs> então eu já não não abro nenhum desses emails, eu já excluo tudo, eh, eu recebo aqui também onde eu moro, eh, na Europa, eu recebo às vezes ligação, eh, "Selecionamos o seu currículo para uma entrevista, entre em contato pelo WhatsApp", eu falo; "Gente ninguém vai te ligar assim pra uma entrevista", né, já também desconsidero, tudo eu desconsidero hoje em dia.
Aham. Nossa. Entendi. Aham. Sim, é estranho.